Oo, ah, um, <clears throat> sige. Sa, panahon kasi ngayon, sa karamihan ng tao, mahihirapan talaga silang ibalanse ang teknolohiya sa, ah, pamumuhay nila sa araw-araw. Kasi lahat nga nagagamitan na ng teknolohiya, 'di ba? Kumbaga ang siguro, ang dapat nilang gawin diyan yung i-disiplina mo yung sarili mo sa paggamit ng teknolohiya. Kung hindi mo naman kailangan, 'wag mong gamitin. Ah, mag ah, mag gumawa ka ng ibang bagay na hindi ginagamitan ng teknolohiya, para hindi laging nakatutok ka sa cellphone mo, nakatutok ka sa kompyuter mo, 'di ba? Kumbaga, um, ano ka pa rin kasi aminin natin, ang gamit ng teknolohiya talaga parang napapabilis yung oras, eh, 'di ba? Parang, napapabilis niya yung, ah, takbo ng taon. Kasi nga, ga gawa ng teknolohiya nalilibang ang mga tao. Kumbaga hindi hindi mo na na namamalayan na ilang oras na nauubos mo sa paggamit ng cellphone, ng, ah, ng kompyuter. Kumbaga ang mapapayo ko lang siguro sa mga ganiyan, ah, matuto nalang magdisiplina 'no? Kasi, oo para ma i-balanse lang natin. Kasi lahat ng sobra masama talaga sa sa sa'tin, yan. Oo, ayun ayun nalang siguro sakin, mm. Ikaw pare?
Unahan mo na 'yan. Oo. Mm. Oo. Oo, oo. Oo, totoo. Korek. Oo. Mhm. Totoo. Oo. Korek. Totoo, totoo 'yan pre. Tama yun. Sa 'kin ang pagbala pagbalanse ko 'pre, ang ano ko 'pagka siguro may quota ako, eh, 'pag alas-dose, para na, tulog na. Wala ng ano, hawak selpon, 'yon tuloy-tuloy na 'yon. Eh, yun yung pinaka-ano ko, may cut off, eh.
Mhm. Mm. Oo, tama yun. Disiplina tawag dun. Mm.
Ta's pagkagising oo, pagkagising wala munang masyadong selpon. Tsek lang ng konti na mga email, o ano as as possible may mga task list ka muna. Eh, mga 'yon muna. Unahin mo yong mga responsibilidad muna, para balanse lang siya ba. Ngayon gagawin ko na lang 'yong bagay na 'yon 'yong teknolohiya. Kunya mag-selpon relax na, natapos mo na yong mga ano mo, gawain mo. Wala ka ng iisipin.
Oo. Mm. Tama. Mm. Oo.
Yeah, pang-ano nalang, pang-peace of mind na lang. Pang-ano nalang ba, pang pamahinga konti, ganiyan.

Oo tama naman oo importante yung teknolohiya, pero importante rin na ibalanse natin kumbaga ayan. Ah, kunwari magluluto, pag-gising mo mag ano ka muna o mamaya ka na mag cellphone mag, ah, magluto ka muna, maglaba ka muna, maglinis ka ng bahay mo, ayan mga pisikal na aktibidad ka na hindi din ginagamitan ng teknolohiya ano, then pagkatapos ng kalahati ng araw mo then saka ka mag cellphone ganun balanse na yun di ba? Oo.
Ah, oo. Totoo. Mm. Mhm, balanse na yun eh lalo sa mga bata dapat merong, meron din tayong mga restriction na ganitong oras lang hanggang ganitong oras ka lang ganyan-ganyan gawin mo muna yung ano may ano eh, meron kang may checklist ka ng oras eh para
Oo. Mm.
tamang pagbalanse hindi sila sumosobra, hindi rin sila kumukulang, ganun lang. Hangga't ki hangga't maaari balanse talaga dapat lalo sa mga lalo ngayon sa mga bata dapat tutukan natin yung mga nakapalibot sa atin na mga bata ganyan
Tama. Mm kumbaga Tama yun. Mm, tama yun, ah
kahit papaano magabayan natin sila sa ganung bagay.
Tama, kaya dapat didisiplinahin natin yung mga bata no na sabihin mo na ganitong oras lang pwede mag cellphone tapos yung kalahati ng oras, ah, turuan mong gumawa-gawa sa bahay no tumulong sa bahay mga mga matutunan nila yun habang bata pa, yung mga ganung bagay, ayan.
Oo. Korek. Oo tama ka, kaya nga.
Mm. Kakagisnan naman nila yun eh. <laughs>
Oo totoo. Kaya nga eh, salamat sa magandang ano, ah, pre, ah, sa magandang conversation natin at, ah, sana maganda ri rin yung epekto ng conversation na to at may mapulot din sa ating maganda yung mga nakikinig nito.
Oo naman at, ah, salamat din sa iyo pare at marami rin akong natutunan.
Pang-ano pwede na ngang ano eh, pang-podcast yung ano natin mga sa sagutan natin saka mga tanungan natin eh.
Tama oo pwede, pwedeng-pwede na talaga pang DJ na nga eh. <laughs> Oo sala
Oo may ma may mapupulot eh no? Malay mo, di ba?
Oo. <laughs> Sige salamat dun pare, ah, oo.
Oh sige pre salamat, ah, oo salamat sa uulitin.